はい。
俺さっき、茄子の時に「何キーワードだっけ」って思い出して「あ、歩道橋の上だ」と思って、それで書くみたいな。うん、感じですね。はい、うん。
はい。 はい、はい。 <laughs> ええ。じゃあ、茄子も覚えてますね、きっと。私に向かって「歩道橋歩道橋」ってなんか言ってたよねって、洗われながら。<laughs> はい。
<laughs> 話 <laughs> うん。うん、かもしんないですね。そうかもしんないですね。うん。あ、そう、そ、それで言うと、植物も話を聞いているとか言う事があるんでそう、こう聞いているかもしんないですね。はい。うん、確かに。うん。
うん。 はい、はい。うん。<laughs> ですよね。へえ、うん。へえ、茄子です茄子や野菜。うん、お花は育ててはない。うん。
そうですね。うん。 はい。 うん。 あ、花もあるんですよ。花はあの、木で言う、椿とか
はい、はい。 はい。
くちなしとかもあるし
はい。
あと薔薇がいい家って、色んな色とか種類があるんで
うん。 はい。 はい。うーん。
あの、奥さんがそっちは世話をしてくれてるんですよ。
あ、じゃあ、アイデアを聞かされることはない、アイデアとと言うか。 <laughs>
そうですね。<chuckles> そうですね、薔薇には聞かせてないですね。うん。野菜野菜か、果物ですね大体。
あ、そう。 野菜。 ああ、なるほど。はい、でも言いますよね。あの、植物に話しかけると、ええ、ね。<chuckles> へえ、はい。
はい。うん、そうですね。 うん。 お、言いますよね。うん。だから、そうそう言う情報も、あの、僕としては、本のアイディアになり得るんですよ。
はい。 はい、なるほど。うん。
だから、うそう。野菜に話し掛けてた時に、例えば横にいた犬が聞いてて
<laughs> はい、はい。はい。 はい。うん。
犬が、その言葉に反応して、何かのとっくに気が付いたとか、そういうアイディアも使えるんで。
はい。 はい。 ああ、もう色んな、もうアイテムが証人と言うか、聞いてくれてるんですね。うーん。
うん。 <chuckles> そう。うん。 うん、そう。だから何でも、僕にとってはアイディアになり得るんで、さっき言ったみたいに、そのスパッと落ちてくるんじゃなくて、ずあのじわっとアイディアが出るっていう感じなんですよね。うん。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。へえ、なんか新しい方法ですね。紙とペンではなく。
うん。 はい。<chuckles> なっ

はい。うん。はい。
だからそん時は「あ、今言ってたの覚えといて」とかたまにゆったりします。
はい。 あ、いいですね。もうほんと会話の中で、言葉にして。うーん。はい。はい。<laughs> はい。
<chuckles> うん。 うん、でも、向こうからすると「何のこと？」ってなってるんで。 うん、そう、そうなんです。そうなんですよ。だから「え、な何のこと？」みたいに言われるんですけど、「あ、いいから後でその単語を教えて」ってゆって、家に帰ってもういっかい聞いたりしますね。で、書き直すみたいな。
はい。 はあ。はい。 うん。 うーん、はい。 すあ、ほんとそれ便利ですよね、あの聞く相手がいるっていう。「あれ何だったっけ？」っていう。うーん。はい。あ、へえ。も、あらゆる手段を使ってですね。デバイスを使ってデバイスというのか。<laughs>
そうですね。うん。 はい。なんか、うん、あると思うんですけど。うん。そうそう。 うん。<chuckles> うん、そう。 デバイスというか、人とか物を使って、うん。そうです。うん。ただ僕、どっちかって言うとやっぱさっき言われたみたいにアナログなんですよ。
はい。 うーん。 はい。ん、はい。はい。
だから、ほんとはデジタル使えるといいんでしょうけどね、楽で。うん。そう、うん。
はい。はい。 でも、あの、家庭菜園されてる時にわざわざスマホ手が汚れたものってむやっぱり無理ですよね？<chuckles> うん。
無理だし、あの、電話汚れるし、あの庭にスマホ自体持って出ないんですよ。
はい。 うん、はい。
部屋に置きっぱなしなんで、その時誰かが連絡してきても連絡できないんで。
うん。 うん。あ、そうですよね。うーん。
そう。うん。そう。だからね、やっぱり茄子とか胡瓜に聞いてもらってるかな。うん。はい。うん、そうなんですよ。うん。うん。
はい。はい、はい。<chuckles> いいですね。へえ。あとはあの、ワンちゃんと。
あ、犬はアイデアなんですけど、ううちは元々猫がいたんで、昔。
はい、はい。はい。